Oalah, iya iya, wah, karena itu tadi ya Kak, rumah kan, eee, harusnya itu jadi tempat yang seharusnya nyaman gitu kan. Tapi ya itu tadi, malah jadi sumber distraksi gitu kan. Nah, cuman, mmm, pernah nggak sih Kakak tuh ngerasa kayak serba salah nih, jadi kayak fokus kerja dibilang cuek gitu, tapi, eee, ikut juga urusan rumah malah kerjaan jadi keteteran?
Mhm. Pernah, pernah itu Kak. Apalagi misalkan ada projek yang masuknya weekend gitu ya, kayak misalnya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pas misalnya orang rumah ngelihat aku kerja itu pasti dibilangnya, eee, "Kan weekend, kok, eee, kerja terus sih?" Gitu. Pasti mereka ada sedikit komplainnya lah, karena kan mungkin Minggu itu kan waktunya istirahat, waktu sama keluarga gitu kan. Jadi, ya kalau terganggu kerjaan mungkin mereka jadi mungkin, eee, risih juga gitu ngelihat aku. Gitu sih Kak.
Oh, iya. Mmm. Mmm, iya, ngerti. Betul. Betul betul. Mmm, paham, iya, ya, Kak, posisi kayak gitu tuh memang, ya bikin mental juga, eee, cepat capek juga ya gitu diomongin kayak gitu. Nah, cuman sejak kerja dari rumah gitu Kak, apakah Kakak tuh ngerasa, eee, orang rumah tuh menganggap Kakak tuh kayak selalu, apa ya, tersedia gitu, kayak selalu available gitu?
Mhm. Iya, ka kayaknya ada kecenderungannya kayak gitu deh Kak. Jadi, eee, "Dia ada nih di rumah," maksudnya ada di sekitar jadi, kayak, eee, yaudah di dipanggil atau diajak kapan aja, kayaknya bisa nih, gitu kan, dibanding kalau aku di kantor kan re repot ya harus nelepon dulu, harus ada perjalanannya, segala macam, gitu.
Oh, iya. Mhm, mmm, ya, ngerti. Iya, betul.